Thì thành thành ra cái giá thành nó phải bắt buộc phải cao hơn so với bánh mì.
Đúng rồi, chính xác.
Như ở mình có một số thậm chí là chuỗi bánh mì luôn, là họ có những họ cung cấp nguyên liệu, họ cung cấp mọi xứ để chúng ta giống như là, ờ, nhượng quyền vậy đó. Để chúng ta đúng rồi, đúng rồi, để mình có thể đứng ra mình bán, chỉ cần một mặt bằng nhỏ thôi, là có thể bán được một cái loại bánh mì ngon.
Ồ, vậy hả? Wow! Tuyệt vời.
Ừm, nhưng mà tại vì nhà mình cũng khá thích ăn bánh mì á, cho nên, ơ như mẹ mình đi thì, à, hay mua bánh mì không về á và để cấp đông nó, khi mình ăn, chỉ cần mình bỏ vào nồi chiên không dầu, là mình có thể giống như là một ổ bánh mì mới ra lò luôn, nóng giòn rất ngon.
Wow! Vậy hả? Wow! Vậy hả?
Yeah, đúng, đúng rồi, thì đó là một cái kinh nghiệm á.
Thế nhưng mà bạn có nghĩ đến một sự kết hợp, gọi là, giữa bánh mì và phở để có trải nghiệm ẩm thực nó đa dạng hơn không? Ví dụ như là cái ý tưởng như thế này nhá, vừa ăn bánh mì lại vừa húp nước phở. Đó. Đúng rồi. Trước là chúng ta có cái món nó gọi là bánh mì, ờ, sốt vang hay là bò né gì đó, nó ăn kiểu tương tự, đúng không bạn?
<chuckles> Mình nghĩ thì Chấm phở, bánh mì chấm nước phở. Thì ở bên mình là có có Yeah. À, đúng rồi, thì ở mình á thì mình thấy những
Đó. Nghe cũng độc đáo đấy chứ. Đấy.
những anh mà thợ hồ ấy, thợ nề á, thì họ ăn bánh mì và chấm với cháo lòng.
Wow! Ồ, vậy hả?
Đúng rồi. Thì mình nghĩ là bánh mì thì vẫn có thể chấm phở được, tại vì như cháo thì họ ăn thì với bún, với, a, quẩy, đúng hông? Bún quẩy thì một số người họ ăn kèm thêm một ổ bánh mì không để cho họ no, thì mình nghĩ hoàn toàn bánh mì có thể chấm với nước phở được.
Ồ, bây giờ mình mới biết. Wow! Chính xác. Chính xác. Nhưng mà cũng độc đáo đấy chứ, t tớ thì chưa bao giờ thử, nhưng mà biết đâu. <chuckles>
Ừm. <chuckles> Th đúng, đúng. Nó cũng lạ nữa.
Đó là một trải nghiệm thú vị thì sao nhỉ? Nếu mà thử ấy.
À, chắc là lạ miệng đây.
Ừm, nó hơi lạ đấy, hơi lạ lùng. Nhưng mà thấy nhiều người thích, ừm, chấm bánh mì vào vào những cái, gọi là, nước dùng khác thì có thể người ta cũng sẽ thích chấm bánh mì bánh mì vào nước phở đấy. Cũng cũng có thể đấy, cũng chưa biết được.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Yeah.